آآ، ممكن أكون باكل حاجة وأنا باتفرج على الفيلم فده مش هاعرف أعمل ده، <chuckles> الفشار مش كفاية بالنسبة لي <laughs> أكل آه نقعد بقى ن يعني أكل بقى كده أكيد مانجاية والّا حاجة، واقعد افصفص المانجا بقى. <chuckles>
في السينما ما تعرفيش تعملي ده. آه. <laughs> عايزة أكل أكل؟ <chuckles> <laughs> خلاص بقى م مند مندمجة مع الفيلم ومع الأكل وقاعدة واخدة راحتِك، أ أ و والأهل شايفة ده برضه يعني أتوقع ممكن آآ، مثلًا واخدة راحتك والّا في في البيت، والّا ممكن تبقي راح واخدة راحتك في السينما، كنت تاخدِ راحتِك في أنهي حتة فيهم بالنسبة للراحة؟
أيوه بالضبط، وكمان إحنا آه أ لأ راحتي طبعًا في البيت، آه، لأ راحتي في البيت، إحنا بقى كنا بنفرش على الأرض، والكنبة كده ونحط شِلَت، شِلَت، شِلَت، أكننا عاملين سرير، ونقعد نتفرج ونقفل النور، ونفتح ال بقى الفيلم ولو فيلم رعب يا سلام.
إمم. حلو. إمم. أجواء تانية بقى.
آه، أحس إن إحنا بنحب افلام الرعب جدًا يعني عارف أنت الناس اللي ب
حلو والله. ده آآ آآ أنتم كلكم في البيت بتحبوا الأفلام الرعب؟ والّا ما شاء الله ده تجربة جميلة.
كلنا آه، آآ آآ، عارف الناس اللي بيتفرجوا على أفلام الرعب ويضحكوا، إحنا الناس دي. <chuckles>
آه. <laughs> يعني الناس بتتفرج على الفيلم الرعب وبتتخض.
آآ، إحنا وصلنا لمرحلة الضحك يعني <chuckles>
فأنتم تترعبوا. ما شاء الله، ما فيش في رعب ولا حاجة بقى ده
من كتر ما إحنا اتفرجنا على افلام رعب خلاص.
طّب والله حلو، يعني تجربة جديدة م م حاجة مختلفة شوية.

آه. بيتحرّك مع المَشاهد ولو مثلًا في مشهد في مَيّة، ألاقي المَيّة في في مَيّة بتترش عليّا. <chuckles>
أ واو! يعني ب ب حرفيًا هو معيّشك أكنَّك جوّه الفيلم. مَيّة بتتحدِّف، هتلاقي مَيّة فيكِ، في زلزال مثلًا حاجة تلاقي الكُرسي بتاعِك بيتهز؟
حرفيًا. أتهز أيوه، أيوه. آآ مش عارفة في نَطّة أو في حاجة بتُقَع فالكُرسي يتحرّك بيّا أكنِّي هاقَع. يعني لا، لأ كانت
آه. ولو مثلًا حاجة بتميل يمين وشمال برضه الكُرسي يميل معاكِ؟ واو! ده
نفس الكلام. آه. لأ، لأ كانت تجربة فوق الخيال الصراحة، كانت حلوة جدًا. كانت حلوة أوي و وعيّشتني أكنِّي أنا اللي جوّه، أنا الأفاتار اللي جوّه مش أنا الأفاتار.
رهيبة دي. ما شاء الله. أنتِ بت أنتِ اللي بتمثّلي في الفيلم. <chuckles>
آه بالضبط.
حلو أوي والله. اك ها ناوية تكرّري التجربة دي تاني والّا في في حاجات تانية
يا ريت والله. تقريبًا في فيلم أفاتار هينزل قرّيب في السينما ممكن أبقى أجرّبها كده، نشوف إيه اللي هيحصل يعني تقريبًا.
شايفة إن هو يستاهل؟
آآ والله آه. بُص، في أفلام معيّنة أنا باحب أدخُلها. الأفلام اللي فيها قصة. يعني مش إن أنا مُجرّد إن أنا باشوف
إمم. عشان تنبسطي يعني.
آه. و واللي فيها قصة. يعني فيها فيها أكشن، فيها فيها نهاية منطقية مش أفلام اللي هي فنتازي وبس خلاص إن أنا
آه. يعني أنتِ ما بتحبّيش تتفرّجي على الفيلم مثلًا بداعي إن هو فيلم وخلاص، لأ أنتِ عايزة قصة معيّنة ويكون فيها نهاية وق وحاجة كده بتتحكي. فهمتِك آه.
آه. آه. آه. ي بالضبط. آآ
طيب مثلًا السينما كان في وقت أ حصل كان صعب مثلًا في ال في الكورونا أو كده، آآ كنتِ بتتّجهي بقى إنِّك تتفرّجي على الأفلام ديّة في في البيت بقى. إمم.
آه. في البيت. آه طبعًا. في البيت. وطبعًا برضه تجربة
إيه إيه اللي حسّيتِ بقى إنّك خسرتيه بقى في البيت وإيه برضه اللي كسبتيه؟